ค่ะ อยากรู้นะคะ เกี่ยวกับการจัดการผลงานของเรานะคะ ให้มันสมบูรณ์แบบเนี่ยนะคะ คุณมีขั้นตอนยังไงบ้างเหรอคะ?
ก็ ก็คือเนี่ยผมทำเป็นช่องยูทูบ ใช่ไหมครับ ก็อาจจะมีการทำคลิป แล้วก็การทำโปรแกรม ใช่ไหมครับ ก็คือตอนแรกเนี่ยผมอยากให้ผลงานของผมเนี่ย มันดีมาก ๆ คือไม่ ไม่อยากได้คำติเลย คืออยากได้คำชม คำอวยอย่างเดียว แต่เหมือนพอ พอทำไป
อืม ค่ะ อืม ค่ะ แล้วอย่างนี้ทำยังไงต่อคะ?
คือผมพอทำไปเรื่อย ๆ ใช่ไหมครับ ก็เหมือนรู้เลยว่า เราไม่สามารถที่จะทำให้คนเขาชอบได้ทั้งหมด อะไรประมาณนี้อะครับ
เออ ค่ะ อะคือคุณเองก็ไม่ได้เตรียมใจด้วยเนาะว่า ผลงานของเราเนี่ยคือจะต้องมีคนที่ไม่ชอบ หรือว่าไม่เห็นด้วย เพราะว่าจริง ๆ คุณก็ตั้งใจมากเลย ใช่ไหมคะ กับผลงานชิ้นนั้น?
อืม อา ถูกต้องเลยครับ ก็ ก็คือถ้าทำไม่ถูกใจใครเนี่ย เขาก็อาจจะมาด่า ทำให้นะครับ ชื่อ ชื่อเสียงช่องของผมเนี่ยมันอาจจะแย่ไปกว่านี้ ทั้งเชื่อง ทั้งชื่อเสียงในตัว อ่า ยูทบผมเองกับตัวโปรแกรมผมด้วย อ่า มันจะมีผลกระทบ อะไรประมาณนี้ครับ
อืม ค่ะ อ๋อ คือมันก็ผลกระทบเกี่ยวกับช่องของเราด้วยเนาะ แล้วอย่างงี้ค่ะ คุณเคยแบบว่ารู้สึกไหมคะว่า อยากจะให้ผลงานของคุณเนี่ยค่ะ นะคะ ถูกใจกับทุกคนเลย อย่างเงี้ยค่ะ แล้วอย่างงั้นน่ะค่ะ คุณทำอะไรเป็น อ ขั้นตอนแรกเลยคะ?
อา รู้ไหมครับว่า อ เมื่อก่อนเนี่ย คือการที่ผมอยากให้ผลงานเนี่ยดีมาก ๆ เลย คือผมเนี่ย เป็นคนที่ปล่อยช้ามาก แล้วก็การที่ผมเขียนโปรแกรม ผมใช้เอไอในการช่วยด้วย มันก็จะทำให้ผลงานผมเนี่ย แบบ เอ่อ หย่อน หย่อนเวลาลงเนี่ยมา 1 ปีเลย อา ก็คือผมเนี่ย
อืม ค่ะ โอ้โฮ! ก็นานเหมือนกันนะคะเนี่ย
ก็คือเหมือนกับว่า ถ้าผมเขียนเองมันจะใช้เวลาปีหนึ่งอะครับ ถ้าผมใช้เอไอก็สามารถที่จะทำได้ภายในอาทิตย์หนึ่ง อา
อืม อ๋อ อาทิตย์หนึ่งก็เสร็จได้เลยเนาะ ถ้าใช้เอไอเข้าช่วยอย่างงี้เนาะ แสดงว่าเอไอนี่ก็มีผลกับคุณเหมือนกันใช่ไหมคะ? กับผลงาน
อา ใช่เลยครับ ใช่ครับผม ก็ ก็คือผมเนี่ยไม่แคร์เลยว่า ใครจะมองว่าผมใช้เอไอในการทำโปรแกรม อะไรพวกนี้นะครับ เหมือนกับว่า ผมไม่ได้จะมาพิสูจน์ว่า ผมสามารถเขียนโปรแกรมได้หรือไม่ คือผมพยายามที่จะพิสูจน์ว่า ผมทำโปรแกรมแล้วคนชอบหรือไม่ อะไรพวกนี้นะครับ อา มันจะอารมณ์ประมาณนี้
ค่ะ อืม ค่ะ คือจริง ๆ แล้วเราก็เน้นแบบว่า ผลงานที่ เอ่อ เราไม่ได้มองว่า ใช้ AI หรือไม่ใช้ AI แต่เรามองว่าที่คุณภาพ แล้วก็ตอบโจทย์กับ เอ่อ กลุ่มคนเป้าหมายของเรา ที่เราได้ตั้งเอาไว้ ใช่ไหมคะ? แล้วอย่างงี้ค่ะ คุณมีแบบเทคนิคไหมคะ? หรือว่ามีกฎง่าย ๆ ที่เอาไว้ใช้นะคะในการตัดสินใจค่ะว่า เราจะทำแค่นี้พอ หรือระดับคุณภาพประมาณนี้พอ อย่างเงี้ยค่ะ?
อา ครับผม อืม ครับผม ก็ ก็คือ พอผมนะครับ อ่า จัดการใน แบบว่า ผม ผมรู้เลยว่า ผมไม่สามารถทำโปรแกรมได้ดี 100 เปอร์เซ็นต์ เอ่อ เทคนิคแรกที่ผมจะใช้เลยก็คือ ผมปล่อยเว เป็นเวอร์ชัน ๆ ไป ก็คือปล่อยเป็น อะ เวอร์ชันนี้นะ อ่า แล้วก็ถ้าไม่ดี ก็ปล่อยเวอร์ชันใหม่ อะไรพวกเนี้ยครับ จะลองลงไปเรื่อย ๆ เอ่อ ปล่อยจนกว่าเขาจะพอใจ ปล่อย มีอะไรใหม่ก็ปล่อยไปเรื่อย ๆ อะ มันทำให้ผลงานเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวานะครับ ไม่น่าเบื่ออะไรพวกนี้ อ่า อืม
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม คือจริง ๆ แล้วเราก็พยายามที่จะกำหนดระดับ หรือว่าปรับเปลี่ยนระดับคุณภาพผลงานของเราอะ เพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ แล้วก็ตรงกลุ่ม เพื่อสร้างประโยชน์ให้เยอะที่สุดเท่าที่เราอะจะทำได้ อย่างงี้ใช่ไหมคะ?
ถูกต้องเลยครับ
ค่ะ แล้วอย่างงี้คุณมีแรงบันดาลใจอะค่ะ ของผลงานเนี้ยมาจากอะไร อะคะ?
ก็คือผมเนี่ย เห็นคนอื่นเขาทำโปรแกรมกัน คือผมบอกก่อนว่า ยูทูบผมเนี่ยทำเกี่ยวกับช่องไอที ใช่ไหมครับ ก็จะสอนการปรับคอม ผมเห็นคนหลาย ๆ คนเนี่ยเขามีโปรแกรมเป็นของตัวเอง ซึ่ง โอ้โฮ! เด็กเนี่ยใช้กันค่อนข้างที่จะเยอะ มันใช้ง่ายไงครับ ผมก็เลยอยากทำบ้าง อยากทำเป็นเวอร์ชันของตัวเอง ซึ่งถ้า ถ้ามีแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราดึงดูดคนดูแล้วก็เด็ก ๆ อ่า หรือผู้ติดตามใหม่ได้มากขึ้น อะไรประมาณนี้อะครับ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ หมายถึงว่า กลุ่มคนของคุณแค่ต้องการให้เด็ก ๆ ที่จะสามารถอะค่ะ เข้าถึงสื่อของคุณได้ง่ายขึ้น แล้วก็เอาไปปรับใช้หรือว่าแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดได้ง่าย โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อย่างงี้หรือเปล่าคะ?
อืม อา ถูกต้องเลยครับ โปรแกรมผมเนี่ยฟรี แล้วก็นะครับ ผมเล็ง เล็ง เห็นถึง โอเคความไม่สมบูรณ์ตรงนี้ คือบางทีก็จะมีข้อผิดพลาด มีบักอะไรพวกนี้ ผมก็แก้ไปเรื่อย ๆ ผมไม่กลัวเลยว่า อ่า ผมจะโดนว่าหรือโดนตำหนิอะไร ถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหน ผมแก้แล้วก็ผมก็ปล่อยอันใหม่ จบ อันนี้คือทุกคนแฮปปี เขาแฮปปี ผมแฮปปี อา
โอ้ ค่ะ อืม อา ค่ะ โอ้โฮ แบบนี้ก็ดีนะคะเนี่ย ซึ่งคุณเองก็มีแบบแรงบันดาลใจ แล้วก็สามารถที่จะทำผลงานน่ะค่ะ ให้เป็นประโยชน์นะคะ กับการที่นำไปใช้งานได้จริง ๆ เลย แถมฟรีด้วยนะคะ โอ้ อย่างนี้คุณเองเนี่ยนะคะ มีแบบทำเองไหมคะ หรือว่าทำเป็นทีมอะคะ?
อืม ครับผม ใช่ครับ ก็เหมือนที่ผมบอก คือผมเขียนเองแล้วก็นะครับผมใช้ ChatGPT ในการช่วย อ่า เขียนโปรแกรมตรงนี้ด้วยนะครับ แต่ แต่เนื่องจากว่า อะ มันไม่มีทีม ทำให้โปรแกรมของผมเนี่ยมันยิ่งไม่สมบูรณ์แบบ คือมันจะมีข้อผิดพลาดเยอะนะครับ เพราะว่า โอเค ผมเป็นคนที่ต้องดูโคดหรือว่าต้องดูโปรแกรมคนเดียว อา ดูว่า มีปัญหาไหม? พอไม่มีคนเนี่ย โอ้โฮ มัน การดูลำบากมากนะครับ บางทีแบบ โอ้โฮ อะ คอมผมใช้ได้ อะ คอมเขาใช้ไม่ได้ มันแบบมัน มัน Fail นิดหน่อย แต่ว่าผมก็ โอเค แก้ไขปัญหานะครับ แก้ไขปัญหาอย่างเดียว ก็คือใครติอะไรผมไม่แคร์ คือผมมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและปล่อยเวอร์ชันใหม่ อา อะไรพวกนี้ครับ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ จริง ๆ คือคุณเองจะพยายามแบบว่ามองข้ามที่เป็นแบบว่ารีวิวลบ หรือว่าคำพูดลบ ๆ นั้น เพื่อข้ามไป เพื่อจะได้ทำผลงานชิ้นใหม่ ๆ ที่ออกมา หรือทำเนี่ยะ ตามที่เราต้องการออกมาให้ได้ โดยที่แบบพยายามไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นที่มากวนใจเรา อย่างงี้เหรอคะ?
อืม ครับผม อา ถูกต้องเลยครับ ก็ ก็ ก็คือแบบเหมือนกับว่า โอเค ผมเข้าใจว่า อ่า บางทีเขามีปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมของผมนะครับ หรือว่าจะเป็นคลิปก็ตาม อ่า ผมก็แค่ แค่รับฟังอะไรที่ อะ ก่อเกิดประโยชน์ได้ อะไรที่เป็นการด่าทออย่างเดียว ผมก็ไม่สนใจ ก็อาจจะ อา ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับ อ่า ไม่ ไม่ ไม่งั้นมันทำชื่อเสียงช่องของผมพัง พังอย่างเดียวนะครับ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ถ้าอย่างงั้นแสดงว่า คุณก็จะต้องแบบพยายามเป็นคนที่ใจเย็นมาก ๆ เลยไหมคะ แบบเนี้ย?
อืม ต้องใจเย็นมาก ๆ ครับ เพราะว่าเหมือนกับเด็กเขามีความคาดหวังกับผมสูงมาก คือเขาต้องการให้โปรแกรมเนี่ย มันใช้งานได้ 100% ไม่มีบัก ไม่มีข้อผิดพลาดนะครับ อ่า เพราะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย มัน มันมีความกดดันนิด ๆ หน่อย ๆ นะครับ กับแฟนคลับด้วยกันเองนะ คือ FC เขา คือเขาชอบผมมาก ผมไม่อยากทำให้เขาผิดหวังนะครับ คือบางทีบัก บักนี้เกิดขึ้น ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น ทำให้ผมเนี่ย โอ้โฮ บางทีก็ใจสั่นแล้ว <chuckles> บางทีไม่อยากทำต่อเหมือนกับว่า เราทำให้เขาผิดหวัง
อืม ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ อ๋อ แล้วเคยรู้สึกท้อไหมคะ? แบบท้อใจ แบบไม่อยากทำแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบพอแล้ว อะไรเงี้ย เคยมีไหมคะ?
อื้อฮือ พอ พอ เวอร์ชันแรกออกไปเนี่ย ผมก็ท้อแล้วครับ คือแบบโดนด่ายับ โดนด่าว่าทำจอฟ้าบ้าง ทำคอมพิวเตอร์พังบ้าง ซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นอย่างงั้น คือ แต่ว่าผมไม่สามารถที่จะทดสอบทุก ๆ เอ่อ คอมพิวเตอร์ หรือว่าระบบปฏิบัติการได้อะครับ คือ คือเอาง่าย ๆ ก็คือ ผมเนี่ย ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ของตัวเอง ผมไม่รู้เลยว่าคอมพิวเตอร์คนอื่นเป็นยังไง มัน อืม
อืม ค่ะ ยังไง คะ? อา แล้วยังไม่เคยแบบว่า เจอแบบปัญหาที่คนเขามาบอกใช่ไหมว่า คอมพังมั่งอะไรมั่ง เงี้ย คุณก็ยังไม่ได้เคยเจอเหมือนที่คอมเมนต์เขาพูดกัน อย่างนี้ใช่ไหมคะ?
อือ บางทีผมก็ อือ ไม่ บางทีผมก็ไม่ได้เจอนะครับ แต่ว่าเหมือนกับว่า พอ พอเขา เอ่อ แบบว่า อ่า มาถามคำถามที่ไม่ได้ผิวเผิน ผมก็สามารถที่จะช่วยแก้ข้อผิดพลาดตรงนี้ได้ ช่วยแก้บักตรงนี้ได้ ซึ่ง อ่า มันเป็นได้อย่างราบรื่นนะครับ ส่วนคนที่มีปัญหาเขาจะบอกผิวเผินมากว่า "คอมพัง" อะไรพวกนี้ ซึ่งผมไม่รู้ว่า จะแก้ยังไง อา มันจะมีความรู้สึกแบบ "เฮ้ย! ทำไม บอกละเอียดหน่อยสิ" อา อะไรประมาณนี้อะครับ
อืม ค่ะ ว่า พังยังไง? อย่างงี้ ใช่ไหมคะ? แบบว่าไม่ใช่มาเหมารวมว่า "คอมผมพัง" คือพังไปเลย อย่างงี้ หรือว่าติดปัญหายังไง? คุณจะได้ช่วยแก้เป็นสเต็ปถัดไปหรือขั้นตอนถัดไป แบบนี้ใช่ไหมคะ? อืม ค่ะ
อา อืม ถูกต้อง ถูกต้องเลยครับ ผมต้องการ ค เอ่อ คำถามแบบนี้แหละ แต่ว่าบางคนเขา เขา เขาแบบไม่ บางคนเขาไม่ถามอย่างงั้น ซึ่งมันแปลกมาก ค ค คือควรที่จะถามแบบนั้นมาก ๆ เลย คือถ้าอยากให้ผลงานหรือว่าโปรแกรมผมสมบูรณ์เนี่ยเราต้องช่วยกัน เออ มัน มันคือการช่วยกัน อ่า รักษาตัวโปรแกรมนี้เอาไว้
ค่ะ อืม
อะไรประมาณนี้แหละครับ
ค่ะ คือไม่ใช่แค่มีคำพูดลบ ๆ หรือว่ามีแต่ปัญหา แต่ว่าอาจจะมีปัญหา แต่ว่าอาจจะระบุด้วย เพราะว่าเหมือนว่า เป็นปัญหาที่จะสามารถช่วยกันแก้ไขได้ อย่างงี้จะดีกว่า ใช่ไหมคะ?
อืม ถูกต้องเลยครับ
ค่ะ โอ้โฮ แล้วอย่างงี้ อ่า ณ ตอนเนี้ยค่ะคุณเองคิดว่า คุณอยากจะแบบพยายามนะคะ ที่จะสร้าง พ...สรรค์ผลงานชุดใหม่ออกมาอีกไหมคะ เพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะ หรือว่าให้กับกลุ่มที่เขาสนใจ ได้เข้าถึงข้อมูลแบบไม่ต้องเสียเงินน่ะค่ะ?
อืม ครับผม ก็ผมมีการวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งก็จะเป็นโปรแกรมตัวใหม่เลย ซึ่งนะครับผมพยายามที่จะทำ ทำให้ผลงานเนี่ย อ่า เป็นที่ยอมรับให้ได้ แล้วก็ซึ่ง อ่า ก็เหมือนเดิม ผมก็อาจจะใช้เอไอในการช่วยนะครับ แล้วข้อผิดพลาดของตัวโปรแกรมเนี่ยก็อาจจะมี แต่ว่าเรือะ เรื่องนั้นผมไม่ได้สนใจมาก เพราะว่าถ้ามันมีผมก็แค่แก้ปัญหา อ่า ใน ในจุดตรงนั้น คือข้อบกพร่องต่าง ๆ มันแก้ได้ง่ายมาก อ่า เราก็แค่ช่วยเหลือกันบอก อะไรพวกนี้อะครับ มันจะดีมาก
ค่ะ อือ ค่ะ อ๋อ คือจริง ๆ แล้วอะมันก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ บางทีมันเป็นปัญหาอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ได้ อย่างงี้ใช่ไหมคะ? คุณก็คิดว่า ถ้าบอกอาการคุณมา คุณอาจจะสามารถแก้ได้ หรือไม่ก็หาข้อมูลน่ะค่ะ เพื่อที่จะมาช่วยแก้ไขเนาะ แล้วอย่างงี้ค่ะ คุณแบบมีกฎสำหรับคุณเองไหมคะว่า คุณน่ะจะทำถึงแค่นี้พอ หรือว่า อืม มันเป็นแบบว่ากฎที่จะช่วยในการตัดสินใจว่า คุณจะพอแค่นี้ หรือว่าควรที่จะลุยต่อ อย่างเงี้ยค่ะ?
ถูกต้องครับ อืม ครับผม อืม มันไม่ มันไม่ตายตัวครับ คือถ้าสมมุติเป็นโปรแกรมแล้วผมต้องลงหลาย ๆ ตัว หลาย ๆ รุ่นด้วยกัน ผมก็จะทำอย่างงี้ ผมก็ลงไปเรื่อย ๆ โดยที่ อ่า จะไม่หยุดไว้แค่ที่ อ่า เวอร์ชัน 10 เวอร์ชัน 20 นะ อ่า คือไปต่อเรื่อย ๆ จน โอเค อ่า มันเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสมบูรณ์ ซึ่งเราสามารถลงไปได้เรื่อย ๆ นะครับให้ตอบโจทย์เขา อา อะไรประมาณนี้ครับ
อือ อืม อืม ค่ะ อ๋อ คือจริง ๆ แล้วนะคะมันก็สามารถที่จะแบบ เอ่อ ปรับปรุงอะไรได้หลายอย่างเหมือนกัน ถือว่า ยังเป็นแบบ เอ่อ วิธีการที่ดีเหมือนกันนะคะที่คุณจะใช้ในการแก้ปัญหาอะเนาะ แล้วอย่างงี้ค่ะ ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า คุณเองอะมีคนที่คุณนับถือนะคะ หรือว่าคนที่คุณแบบว่าให้เป็นแรงบันดาลใจ หรือว่าเป็นต้นแบบของคุณเองไหมคะ?
ใช่ครับ เออ ที่จริงแล้วเนี่ยตอนแรก ๆ ผมมีนะครับ แต่ว่าเนื่อง เนื่องจากว่า มันมีเหตุการณ์หนึ่งทำให้ผมรู้สึกตกใจมาก คือเหมือนกับว่า เขาไปหลอกขายแบบว่า อะ การตั้งค่าให้เด็ก ๆ อะครับ เหมือนหลอกขาย อ่า ตัวระบบปฏิบัติการนะครับ ที่จริงเนี่ยสามารถทำได้ฟรี เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คนที่เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่า ผม เป็นคนที่ไม่ ไม่ชอบเลย คือแบบ "อ้าว ทำไมคุณขายอะ? ก็อันนี้มันทำได้ฟรีอะ แล้วคุณสอนฟรีด้วยนะครับ แล้ว แล้ว แล้วมาขายแบบนี้" มันทำให้ผมเนี่ย <chuckles> จากที่เขาเป็นแรงบันดาลใจ ทำให้มันเป็นแรงขับเคลื่อนในการที่จะหยุดเขา ในการขายอะไรพวกนี้อะครับ อา ประมาณนี้นะครับ
อืม ยังไงคะ? อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ แบบนี้นี่เองค่ะ แล้วอย่างงี้ค่ะ คุณเองเนี่ยนะคะได้ ได้แบบได้ลองมองไหมคะ? ว่า อย่างในบริบทของประเทศไทย อย่างเงี้ยนะคะ หรือว่า อ่า วัฒนธรรมไทย อย่างเงี้ยค่ะ จะ พ คุณจะคิดสื่อน่ะค่ะหรือว่าคิดผลงานแบบไหน? ที่เหมาะกับคนไทยจริง ๆ น่ะค่ะ ที่จะนำไปใช้ได้ อย่างเงี้ย
อืม ก็คือ โอเค พวกศัพท์ลึก ๆ ของคอมพิวเตอร์นะครับ ก็จะเป็นภาษาอังกฤษ ใช่ไหมครับ เราก็ เราก็แค่นะครับ เอามาแปล แล้วก็เรามาถ่ายทอดให้กับเด็ก ๆ แค่นี้นะครับ เราสามารถนะครับทำให้ เอ่อ ผลงานชิ้นนี้ หรือว่าทำให้โปรแกรม หรือว่าคลิปผมเนี่ยมันมีความเป็นไทยได้ แล้วคนไทยก็เข้าถึงนะครับ เพราะบางทีเด็กไปดูคลิปฝรั่งเนี่ยแบบ โอ้โฮ เขาไม่เข้าใจเหมือนกับว่า แปลมั่วงู ๆ ปลา ๆ ทำให้ อ่า มันมีบาง บางอย่างเนี่ยที่แปลผิดแล้ว มันถ่ายทอดออกมาจนมันเพี้ยนไปหมดนะครับ ผมก็พยายามที่จะ ม ไม่ ไม่ให้เกิดการแปลมั่ว เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการถ่ายทอดออกมาว่า อ่า การตั้งค่านี้ทำอย่างไร อะ โปรแกรมนี้ทำเพื่ออะไร อะ แล้วแชร์วิธีการ ทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม แบบนี้นี่เองค่ะ โอ้โฮ อันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุย แล้วก็ได้ข้อมูล แล้วก็รวมถึงแรงบันดาลใจอะค่ะ ในการทำงาน แล้วก็ทำให้ผลงานของเราเนี่ยนะคะ มีความสมบูรณ์แบบนะคะที่มากขึ้นนะคะ แล้วก็ยังมีวิธีนะคะที่จะ อ่า มองในเรื่องของ ภาพลบ ๆ นะคะ ให้เป็นพลังบวกได้อีกนะคะ ยังไงวันนี้เนี่ยนะคะ ต้องขอบคุณ มาก ๆ เลยนะคะ ที่มาให้ข้อมูลแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันนะคะ
อืม ครับผม อืม ครับผม อา ครับ ขอบคุณมากเลยครับ ยินดีมากเลยนะครับ ขอบคุณที่มาพูดคุยกันนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยสนุกมากเลยนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ